Um, siguro may mga oo nag on a regular basis talagang 7:00, 7:00 PM ganiyan, after work or kaya minsan mas mas maaga kasi, ah, nakakain na 'pag bago umuwi kasi dumaan na or ano. Pero may mga pagkakataon din na parang kakakain ko palang halimbawa, um, siguro busog pa ako galing dinner, pero after, um, ilang oras halimbawa nakaupo lang parang naghahanap na ulit ng ako ng pagkain. Though al alam alam ko naman na nabusog ako siguro, gusto lang din ng bibig ko or gusto lang din na makatikim makal makalasa 'di ba kasi, kapag tinitingnan ko naman yung kinain ko parang kadalasan talagang ano, eh, kumbaga, um, okey naman siya talagang, o hindi naman siya parang hindi naman ako, um, nabitin, hindi naman ako talagang nakulangan. Pero siguro, ah, may times na parang 'yun nga nagki-crave ako sa mga siguro matatamis, dessert, or kumbaga maaalat, ganiyan.
Mm, okey. Oo. Oo. Puno naman marami, oo. Okey, oo. Hmm. Oo nga, yan. Yes, kasi malaking bagay kasi yung ano, yung nutrisyon ng kinakain natin, 'tsaka may mga pagkakataon din kasi minsan na after natin kumain kahit heavy pa 'yong kinain natin, may mga times na naghahanap tayo ng matamis 'di ba? Pero, mahilig ka ba talaga sa matamis o tyempuhan lang yung hinahanap mo?
Mm. Ako po sweet tooth talaga ako, talagang, ah, mahilig ako sa, sa matatamis, sa cake sa lalo na sa ice cream oo talagang ako po, siguro, sa isang araw din talagang, kas parang oo nga sa isang araw talagang me hindi mawawalan na ano, na nawawalan ako ng, hmm, ng matamis na pagkain kahit, kahit siguro biscuit 'no, or kahit siguro mga, mga kendi-kendi, mga inumin yan, parang oo more on matamis talaga.
Yung pag, ah, oo. Na sweet tooth ka. Ah, okey. Mm. Oo, para mawala yung mantika minsan, 'di ba?
Mm.